<smacks lips> E poi?
Ah tipo salsa di soia, non so.
Eh, tipo però non è proprio salsa di soia, comunque mi verrà in mente No se mi viene in mente te lo dico eh, che in questo momento c'è un vuoto. <laughs>
Salsa di ostriche forse. Troppo complessa. <laughs> Sono andate troppo in là. <chuckles>
Eh. E no, e poi insomma, ehm, dopo che è g e poi anche il latte di di cocco uhm, va aggiunto. Sì, ehm, e e poi metti il salmone fresco, dei filetti di salmone fresco a cuocere. Nel frattempo cotto a parte il riso, ehm, e alla fine faccio insomma m metto anche del succo di di lime. Come lo chiami il lime? Lime, lime, sì infatti. Ehm
Ah, buonissimo. Wow. Dai mia che meraviglia. Dove l'hai imparata questa ricetta?